C'est c'est pas encore trop dur, oui on pourrait le fai elles sont trop, heu, elles sont trop z importantes. Il y a il y a le maître d'ouvrage, il y a des bureaux de contrôle, des fois il y a des maires, heu, heu, il y a des représentants de la ville si c'est pas le maire, donc, heu, c'est pas que l'on on on est 10-15, des fois on est 20 autour d'une table. Donc c'est pas quelque chose qu'on puisse faire aisément, heu, à distance, heu, voilà.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, ouais. Alors tu dois être lessivé après une journée, heu, comme ça?
Ben, heu, un peu oui, mais après, c'est vrai que moi j'aime bien, heu, moi j'aime bien rentrer en réunion, j'aime bien argumenter, j je me sens à l'aise, c'est, heu, c'est mon truc.
Ah, ouais. Mais alors, combien d combien de temps ça ça te prend pour faire ces 250 kilomètres? Ça prend au moins 3 heures ou plus, non?

Mmh, mh, à vrai dire, non, parce qu'on est habitué à manger tous les jours, heu heu, les entrées, le fromage, le pain, le, heu, enfin, heu, la charcuterie, heu, le dessert, ça, on fait tous les jours, hem
Ah bon d'accord, vous avez pas un dessert spécial, par exemple un gâteau, heu, que vous mangez pas pendant la semaine? Vous, heu, une île flottante, une mousse au chocolat ou des choses comme ça?
Non, non, ça, le les on n'est pas n'est pas trop gâteau, on est plus, heu, les desserts, c'est plus les fruits et heu, c'est plus des fruits, ouais, des de le gâteau, il y en a quelques fois, parce que j'en ramène, en fait. <chuckles> parce que <chuckles> Ben, de la messe, parce que des fois, il y a quand même c'est comme je disais tout à l'heure, des fois il y a plus qu'un gâteau, hein, et donc après, il faut bien que ben, il peut pas on peut pas les laisser là-bas, donc heu, donc je finis par en ramener pour que tout le monde puisse goûter un peu, hein
Ah oui, d'accord. Mmh. Mmh mh, ah, tu en ramènes de ton travail? Ah, de la messe! Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais, ouais. Je vois.
et heu, bon, donc il y a c il y a ce, heu, ce déjeuner qui, heu bon, c'est un rituel, heu, après, il y a, heu, un moment de pause, heu, donc après le déjeuner jusqu'à 15:00, heu, tout le monde
Mmh mh. Et qu'est-ce que vous faites pendant le moment de pause?
Moi, normalement, je vais dormir, après, heu heu, il y en a qui
Mais tu tu fais une sieste de de combien de temps?

Tu n'utilises pas ton droit à la déconnexion?
Ben ça, c'est c'est heu, nous, heu, moi, je tr heu, on on moi je travaille sur la base de la confiance, et mon patron la même chose et et sur la base de la passion aussi. Heu, donc on est tous passionnés par notre métier, donc heu, on fait tout ce qu'il faut pour que tout se passe au mieux, voilà. Mais après on est tous assez hem, responsables pour savoir quand il faut s être déconnecté, quand il faut, heu, se reposer et quand il faut faire attention à aux écrans et à internet et enfin à tout cela. Donc heu
Mmh mh. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc heu, tu te couches à quelle heure le dimanche soir?
Ben, aux alentours de 23:00-23:30, un peu avant minuit, je vais me coucher.
Ah oui.

Tiens, dis-moi, quel est ton petit rituel du dimanche à la maison?
Ah ouais. Bah, en fait à vrai dire, c'est c'est pas un petit rituel, c'est quand même un assez grand rituel, parce qu'en fait, heu, le dimanche, tout ce que je fais, heu, c'est assez différent de ce que je fais, heu, pendant la semaine évidemment, mais même de ce que je fais, heu, le samedi
D'accord. Alors comment ça commence? Comment commence, heu, ton dimanche?
heu, voilà. Bah normalement il commence aux alentours de 8-9 heures. Heu, donc pas trop tard. Mais, heu, à 8 heures à entre 8 heures et 9 heures c'est à 9 heures je suis déjà réveillé. Bon. Heu, je prends un petit déj'. Heu, assez copieux enfin un peu plus que normalement je mange pas tellement le matin.
Mmh mh.
Heu, là le dimanche, je man je mange quand même assez. Heu, après je je prends une grande douche <chuckles> Heu, c elle prend le double du temps de de ce qui est, heu, habituel pendant la pendant la semaine.
Ouais. Ah bon et pourquoi? Qu'est-ce que tu fais sous cette douche pour qu'elle dure aussi longtemps?